الموضوع ما لوش أي علاقة بالثقة، أنا فعلًا رُحت كشفت، أنا أنا مقتنعة بكل اللي أنتِ بتقوليه وإن قد إيه هي مهنة المفروض إن هي م ما فيش فيها هزار، ما فيش هزار، أنتِ بتتكلمي في كل حاجة فعلًا بالمللي، لو حاجة باظت فالدُّنيا، باظت معاكِ، ده ممكن بعد الشّر العيان اللي تحت إيدِك يحصل له حاجة، فاهمة؟ فأنا أنا فاهمة فاهمة كل أبعاد الموضوع، وتسأليني عن النظري، أنا حافظة 100% وعارفة، وكنت بأقول لِك من أوائل الدُفعة أصلًا. بس هي الفكرة أنا رُحت كشفت عند أكتر من دكتور وكُلهم شخّصوني حاجة معينة كده، إن هي فعلًا مشكلة في الأعصاب، طب إيه أسبابها؟ ما لهاش أسباب، طب إيه علاجها؟ ما لهاش علاج، بس حاولي تبعدي عن التوتر والضغط العصبي اللي هي كُلّنا أصلًا بنتوتر وكُلّنا عندنا ضغط عصبي، لكن يعني ملخص كلامهم إن أنا مش هينفع أشتغل
س الشُغلانة نفسها هيكون فيها توتر وضغط عصبي، يعني أنتِ مجرد إن أنتِ بتدّي حُقنة ده بالنسبة لِك توتر.
ب غصب عننا. خالص والله، يعني أنا عايزة أقول لِك إن وأنا في ال في الكلية الموضوع ما كانش بالنسبة لي في توتر أوي، يعني مش بافكّر في الموضوع، مش ع مش واخدة بالي إن أنا عندي مشكلة، غير بعد كده لما مثلًا حد بيبقى قاعد جنبي ويقول لي إيه ب بناكل عادي في حد يقول لي: "أنتِ مال إيدك بتترعش وأنتِ بتحطي المعلقة على بُقك كده ليه؟" بابا وماما أول الناس لاحظوها بصراحة بس أنا ما خدتش بالي، اللي هُو عادي يعني م
ياه! طب، وهو من زمان عندِك يعني والّا بس ظهر مؤخرًا بعد ما دخلتِ الكُلية وبدأتِ تعملي السكاشن العملية والحاجات دي م جايز يكون التركيز الزيادة هو اللي ممكن يكون كان مأثّر معاكِ وكده؟
ما لاحظتوش خالص بصراحة قبل كده، لكن بأقول لِك إن هُو أنا حتى في الأوقات اللي ما باكونش مركّزة فيها، أحيانًا بيجيلي حكاية الرعشة دي، ممكن أبقى قاعدة في كافيه باحاول آخد سيلفي، إيدي مش مساعداني، م أنا كده، ما أعرفش ليه، فاهمة؟ إيدي الكاميرا مش ثابتة، مش عارفة أثبِّت الموبايل عشان آخد سيلفي، مُتخيلة؟! مع إن عادي قاعدة في كافيه، ما فيش أي حاجة، ما فيش أي وسائل ضغط، ما فيش أي حاجة. غصب عني، بالضبط، وحاولت بقى، فاهمة؟ يعني حاولت وخدت حُقن وخدت علاجات بالشهور وما فيش نتيجة، فأنا مُحبطة، فاهمة؟ حاسّة إن أنا، أ يا خسارة سنين الدراسة، واللي ماما بقى تقعد تقول لي: "حضّري ماجستير." يا ماما أحضّر ماجستير أعمل بيه إيه؟ ما أنا هاركنه جنب الشهادة بتاعة الكلية، هاعمل بيه إيه برضه؟ مالوش لازمة.
صعب طبعًا، آه، صعب جدًا، اللي بتقوليه ده آه. معاكِ حق. لأ، أنتِ لا، طبعًا أنت طيب، هاقول لِك طيب، ما هو في دكاترة الكلية يعني ما جربتيش ليه إن أنت مثلًا، آآ، تدخلي في الجامعة وتدَرِّسي، تبقي مُعيدة ودكتورة وتدخلي في نطاق الجامعة؟ أنتِ مش محتاجة بقى تعملي الحاجات العملية بقى، أنتِ محتاجة تعلِّمي، وأنتِ مجتهدة وأنتِ حافظة النظري كله، فأنتِ ممكن دوّة تستغليه في صالحِك. يعني جايز أنتِ ما كانش في حماسِك إن أنتِ مثلًا تدخُلي تعلِّمي في الجامعة والكلام ده، وده يدّيكِ يعني ضوء إن أنتِ تدخُلي في المجال دوّة، ماجستير زي ما مامتك قالت لِك. ليه ما فكرتيش تاخدي بالنصيحة ديّة؟ م جايز ترفع من مكانتك، جايز تخليكِ في مكان أحسن. ما هُو أنتِ برضه في حاجات بتتقدر كده عشان خاطر حاجات تاني تبقى أحسن ليكِ. يعني دو دايمًا بُصي من الجانب المضيء، ما تبصيش من الجانب المُظلم. يعني فكرة إنِّك تجربي مجال تاني في نفس التخصص اللي أنتِ بتحبيه، يعني جربي، أو جربي مثلًا تعملي موضوع اللي هو ال الLaces دي اللي هي ال ال الأطقُم بتاعة الأسنان دي، ات حاولي اتخصصي فيها، الحاجات دي بتبقى غالية ومربحة جدًا بالنسبة للناس ومهمة. فكرتِ في حاجات زي كده، إن أنتِ تطلعي من من المشكلة اللي أنتِ فيها مثلًا أو من ال ال الأزمة اللي أنتِ فيها دي بإنِّك تطلعي بقى تَتَحديّها وتبقي أحسن في حاجة تانية؟
اهم.